Exactement. Moi j'avais beaucoup déf dépendances affective. Heu, c'était avec n'importe quelle personne que je rencontrais, heu, dès que la personne j'accrochais et que ça y est, heu, voilà, on devenait beaucoup plus proche, heu et cetera. Bah tout de suite, heu, je je me sentais, heu, limite traînée, heu, derrière cette personne. Enfin, c'est c'est c'est vraiment l'image que j'ai de, heu, la moi d'avant. Oui, je la suivais inconsciemment, heu, même je je faisais un suivi psychologique, heu, à tel point que, heu, je, heu, partais dans tous les sens un peu. Hem, oui, oui, oui. Non mais complètement.
Ouais. T tu l'as suivais inconsciemment. Ah oui OK, tu ah ouais.
Et du coup, heu, donc voilà, j'avais trop peur de de dire non, de de ne pas satisfaire donc heu, ces proches que j'avais à l'époque. Et heu, et en fait, ça me désénergisait. Je je perdais complètement mon énergie, je perdais complètement, heu
OK, ouais, ça t ça te bouffait un peu quoi, ça
Ah ça plus que ça me bouffait, heu, c'est je je me je me sentais heu, c'est ça, je me sentais non seulement manger mais je broyais aussi du noir. Heu, je broyais du noir ensuite en rentrant chez moi. Parce que, heu, j'aurais pu faire d'autres choses que j'avais envie de faire. Heu, j'aurais pu avancer sur certains points, heu, je sais pas moi comme, heu, apprendre de nouvelles choses, heu, lire un livre, heu, plus passer du temps avec mes parents, heu
Mmh, OK, ouais. Ouais. Tu avais un regret un peu en tout cas, heu, regret de pas
Oui. Non, je dirais pas un regret. J'avais pas un regret, mais je dirais plutôt une insatisfaction, de ne pas avoir pu être moi-même. Je pense que c'est plutôt ça. C'est pas un regret.
OK, ouais. OK, mais ça peut l'insa l'insatisfaction peut mener au regret, en tout cas, c'est, heu, on arrive pas à faire cette chose. Oui, OK.
Totalement, mais je regrette pas d'être passée par là. Ouais, mais je regrette pas d'être passée par là dans le sens où heu, ça a fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Et je pense que c'est très important d'être, heu, passée par ces étapes-là. Heu, ça
Ouais, c'est important d'accepter ces expériences, même si, heu, elles ne nous ont pas fait plaisir sur le moment. C'est bien parce que ça va construire la personne.
Ouais. Totalement. Moi, je conseille heu, mmh, je conseille de les accepter ces ces moments-là. C'est très important de conce en fait, de ça de celle de, ouais, de concilier entre son vécu du passé et son vécu du présent un petit peu. Je sais pas comment on pourrait dire ça vraiment? Mais de d'accepter, ouais, d'assumer ce qu'on a vécu pour mieux vivre son présent. Voilà, c'est c'est important. Heu et du coup, voilà donc heu, finalement, heu, j'ai appris au fur et à mesure à à dire non. Mais heu, c'était quand même dur hein. C'était quand même dur parce que il y avait certaines personnes qui me demandaient pourquoi. Heu, donc je devais dire: «Voilà, je je me sens fatiguée» je je le disais parce que c'était la réalité, je me sentais fatiguée.
OK, heu OK, c ce ce serait pas ce serait pas le f l'action de dire non, mais plutôt le fait de se devoir se justifier à la suite.